Sí, claro.
Y y algo que fíjate que también sí, no, te dije como que los 4 pilares estos, eh
Sí, no, el el sabor, y mm, ¿qué otro era? Este, ¿solubilidad?
Ajá, la l estructura, solubilidad, reacciones, ajá.
Ajá.
Pero para mí el principal es viabilidad.
Ajá.
Te comparto. Tuve un proyecto con unos muchachos, y ellos querían elaborar un alimento para ganado, para vacas, para engordarlas.
Ah, okey.
Pues sí, o sea, mm, habíamos que hace okey, a eso voy. Había que hacer alimento, ya lo habíamos hecho pruebas preliminares y todo, y querían empezar a hacer las pruebas.
¿Y y qué tal? Ajá. <chuckles>
Y yo les dije: "Bueno, muchachos, primero que nada ocupamos comprar una vaca".
<chuckles> Pues sí.
No son tan caras, ¿eh? O sea, un alrededor de unos, ¿$200 dólares? Una grande, una vaca grande, sí, como $200 dólares, una vaca grande.
¿Una vaca? ¿Una vaca? ¿En serio? ¡No inventes! Yo cr nos ¿vaca, de verdad, d de vaca el animal?
Sí, <laughs> sí, vaca.
¡No inventes, que está tan barata! O sea, yo juraba que no sé, era la cosa, no sé. <chuckles>
Baratas. No, no, no, no. Hay muy caras, como la vaca común. La vaca lechera es barata.
No inventes. ¿Y entonces juntaron para comprar su vaca?
Sí, entonces ajá. Antes de eso, yo les dije: "¿Saben cuánto come una vaca?".